Слушай, в общем, такая ситуация. Решила вот с тобой посоветоваться. Нужен мне какой-то совет, как-то вот, может быть, настроить меня на какое-то другое отношение. В общем, проблема в чём? Я заметила, что я люблю проводить несколько часов в день в социальных сетях, полистать ленту. Мне очень нравится Instagram. Он, э, одно время был моим таким рабочим инструментом, я и сама когда-то блог вела. А, но сейчас я просто иногда могу, там, знаешь, зайти, посмотреть какие-то видео полистать, понаблюдать там за какими-то блогерами, за которыми я очень долго слежу. Но вот тут я заметила, что, м, у меня возникает какое-то такое неприятное ощущение, когда я сижу в Инстаграме, от того, что, э, подсознательно я как будто бы начинаю себя сравнивать с разными людьми. И через какое-то время перехожу в уныние какое-то, потому что, знаешь, э, в соце в социальных сетях всё время транслируется какой-то с сумасшедший, просто успешный успех, все уже там заработали деньги, дети у всех там супер какие-то талантливые, выступают, уже купили машины, квартиры. Э, или даже если я смотрю какие-то блоги про эмиграцию, потому что мне это нам, допустим, близко, вот у тех уже всё получилось. Кто-то купил дом, кто-то там открыл бизнес в чужой стране, там суперпроцветание какое-то, а я такая сижу, думаю: "Ужас, а я вот уже 1,5 года в другой стране живу, не могу нормально тут на ноги встать". И как-то вот это вот такое чувство отвратительное становится. Я, с одной стороны, понимаю, что это неправильно, потому что, ну, это другие люди. М, почему там я как бы их сравниваю с собой? С другой стороны, думаю: "Ну, если у кого-то получилось, почему у меня не получается?" В общем, я запуталась в своих, э, чувствах. Можешь мне по этому поводу что-нибудь там посоветовать?
Мгм. Мгм. Конечно, твои чувства абсолютно понятны, поскольку в социальных, э, сетях, э, действительно очень часто транслируют именно, как вот ты выразилась, успешный успех. А, и когда это ещё идёт т трансляция от, э, многих людей из нескольких ресурсов, и, э, лента полностью заполнена какими-то постоянно успешными событиями в жизни других людей, конечно, невольно начинаешь себя сравнивать и, э, думать, э, о том, а, а, почему, скажем, у меня не так или, а, да, <chuckles> или что, э, у кого-то лучше, у соседа всегда трава зеленее, а, как говорится. И, м, ты знаешь, это достаточно распространенное такое ощущение многих людей. А, и я тебя прекрасно понимаю, действительно можно так вот почувствовать себя, когда постоянно перед глазами мелькает эта лента, причём она мелькает каждый день, а, и можно впасть в уныние. Поэтому очень хочется тебя поддержать, чтобы ты в это уныние не впадала.
Мгм. Мгм. Да, м. <chuckles> Мгм. М-да. Вот, спасибо.
Ты знаешь, ам, а ты, а, вообще часто пользуешься каждый день, м, а, какими-то соцсетями, где ты вот видишь вс все вот такие красивые картинки?
Ну, мне это, ну, может быть, какие-то дни я пропускаю, там, если очень занята, если в поездке, если там работы много, ну, а раз в день, иногда, там, раз в 2 дня, то я точно захожу, да, в социальные сети.
Мгм. И у тебя вот, э, как бы, когда ты всё, вот, видишь это, у тебя так это Э, можно так сказать, падает, да, настроение, а, и, э, это отражается, в принципе, на твоём настроении и, соответственно, потом и и на твой настрой, на твою жизнь влияет. Так получается?
Ну, посмотри, вот иногда бывает такое, что я, например, вдохновлюсь и могу наоборот. Такая, так, знаешь, э, хочется, там, спортом заняться. Вот я смотрю блогеров, которые классно выглядят, такие спортивные, занимаются спортом. Я такая: "Вау, мне тоже это надо". Я как будто бы и хорошие тоже какие-то моменты беру из социальных сетей. Но бывает и такое, знаешь, или это связано с моим настроением, или, там, с циклом, или просто, как бы, с моими житейскими ким переживаниями, а иногда я смотрю даже на этих спортсменов и думаю: "Слушай, ну, у них всё получается". Я выхожу, я тренируюсь, я пытаюсь, но мне всё равно нет такого красивого тела, как у них. У меня нет такого, там, какого-то ресурсного всё время состояния, они это вот эти вот этого всего. И начинаю от этого как будто бы страдать, как будто бы вот у всех получается, а у меня нет. Я от всех отстала. Вот все что-то знают, а я почему-то это не знаю вот так.
Мгм. М. Да, то есть чувствуешь себя как бы, да, за бортом, э, получается. Ну, ты знаешь, э, на самом деле, э, мы видим только в социальных сетях 1 сторону этого успешного успеха. А то есть, э, конечно же, люди всегда стремятся выставлять что-то такое красивое, хорошее, интересное, а самые такие, скажем, лучшие моменты своей жизни. А, и, э, вот вся остальная картинка, она, конечно же, остается за кадром. Никто не будет, э, выставлять, э, да, а то есть, м, например, если даже возьмем там вот, э, ам, детей, которые, а, там, скажем, такие просто ангелочки в белых одеждах и, а, все такие слушаются, прекрасно там у них всё происходит, а потом никто не будет показывать капризы этих детей, то, что они там в лужу упали. Ну, конечно, такие тоже есть, но это больше для смешного как бы, да, какого-то контента. То есть свой неуспешный неуспех никто не выставляет, и поэтому, э, создаётся такое впечатление, что всё время все, так сказать, да, на коне, и у всех всё получается.
Мгм. Мгм. Ну да. Мгм. <chuckles> Ну да. Мгм. Мгм.
Поэтому за счёт этого, конечно, можно почувствовать, э, а, ну, как бы, да, что т что ты где-то там, э, фэ па ну, ф получается в последний в очереди. Поэтому важно напоминать себе об этом. А, и плюс, э, а, дело в том, что каждый развивается в своём темпе. Кому-то занимает, там, побольше времени, да, там, например, а, вот как ты уже сказала, что ты в 1,5 года в новой стране, а кому-то требуется больше времени, поэтому, а, стоит уважать свой ритм и, э, своё развитие, э, потому что, э, кто-то может медленнее, чем ты развивается, кто-то быстрее. Это абсолютно нормально.
Слушай, ну, а как мне понять, что это абсолютно нормально, если А, я вижу примеры людей, у которых очень классно получается, и как будто бы не хочется, знаешь, быть в лузерах, кажется. Но если для меня это абсолютно нормально, это что значит: я слабее, или я не такая умная, или я не такая быстрая, или у меня там какая-то более слабая нервная система, или что? Вот как бы я это всё вроде бы понимаю, что, ну, не с не трансли не транслируются неудачи, не рассказывают какие-то жизненные потрясения. А бывает такое, что потом какие-то разоблачения приходят на каких-то тоже блогеров, потому что они показывают всю такую идеальную идеальность, э, но на самом деле за кадром, э, какой-то ужас происходит. Я это тоже всё понимаю, но знаешь, вот от этого, эм, от этого чувства ужасного не могу всё равно избавиться, что, э, как будто бы не догоняю. Такое, что там.
<chuckles> М. Мгм. Мгм. Не, абсолютно нет. Это совершенно не значит, что ты менее, чем кто-то. А ты какая такая, как ты есть, и очень важно принимать себя такой, какая ты есть. А, просто, м, ты знаешь, многие блогеры, они работают ради этого контента. И, например, если в какой-то сфере они очень развиты, например, в спортивной, в остальных сферах у них просто может, м, м, они могли не достичь такого развития, как кто-то другой, э, и, возможно, о, у них вот только в этой сфере всё хорошо получается, поэтому они как бы постоянно её развивают и, естественно, хорошие видео выставляют для контента. И, м, очень важно понять, а, что ты именно хочешь, а, то есть как бы как устроить, так сказать, соревнования с самой собой и быть лучше самой себя каждый день, а, действительно ли, понять, действительно ли ты хочешь быть в такой вот форме, как там кто-то, или ты хочешь быть вот в той форме, которая тебе комфортна, или, скажем, быть вот на том уровне развития, как не кто-то другой, а вот на котором тебе комфортно? Ты когда-нибудь, а, думала, м, если ты как бы следуешь как бы за за своими достижениями, которых ты хочешь достичь, или ты именно хочешь как бы соревноваться с другими?
Мгм. Мгм. Ой, слушай, вот эта вот мне мысль очень понравилась, что, м, блогеры ж тоже не популярны или там у них не получается всё во всех сферах, а возможно, они транслируют 1-2 сферы, которые у них там супер-классно получаются, остальные где-то, может быть, проседают. И я никогда об этом не задумывалась. Ты знаешь, это ценная мысль для меня. Потому что действительно со стороны сложно оценить, вот так жизнь целиком другого человека. Кажется, если он где-то там блещет, то всё вокруг у него остальное тоже на таком же уровне. Но вот я действительно подумала, что у меня же есть тоже какие-то мои стороны, которые классно получается развивать. А, наверное, я, знаешь, сравниваю, э, успехи других, э, в какой-то о отрасли с неуспехами, но при этом не сравнивая там свои успехи, э, которые у меня есть в других, э, сферах. И ты знаешь, я так благодарна тебе за эту мысль, потому что как будто бы я не задумывалась о том, что, <chuckles> э, многогранна на самом деле жизнь, э, человека, и не всё транслируется. Это очень интересно.
Конечно, а, потому что, э, вот, э, ты, э, м, хочешь, э, балансировать и преуспеть в различных сферах, а сферах. А если, например, а, какой-то человек, э, только в одной сфере чего-то отбивается, конечно, он там добьётся высот. Ну как, например, спортсмены, да, они только занимаются спортом, чтобы достичь, там, скажем, каких-то медалей. Но у них очень часто бывает по всем остальным сферам, а, ну, совершенно нету никаких достижений. А, поэтому, а, э, стоит задуматься о том, что действительно твоя жизнь, она наполнена таким количеством вещей, и они, а, все могут развиваться медленнее как раз таки из-за того, что их действительно несколько, а не все время как бы в одну сферу ты, а, пытаешься вкладывать все свои усилия. Поэтому не переживай, э, и сравнение это тоже абсолютно естественно. Но картинка есть картинка, а реальная жизнь это реальная жизнь.
Мгм. Мгм. Мгм. <chuckles> М-да. Это точно. Это точно, я вот, э, прям как-то сейчас поняла вот этот момент, что я, а, сравниваю чей-то успех со своим неуспехом, м, даже не сравнивая успехи. Как будто бы в нахожу, знаешь, вот это, скорее всего, вот в этом ранимом состоянии я себя где-то нашла, в это время посмотрела соцсети и начинаю себя дальше ковырять. Ну, слушай, спасибо тебе за эту ценную мысль. Мне прямо легче стало от того, что нужно замечать и как бы смотреть на себя, и на свои успехи с разных сторон. И очень благодарна тебе за эту ценную мысль. Это именно то, что мне нужно было сейчас услышать. Спасибо большое.
Я была очень рада тебя поддержать, а, не падай духом. Всё будет замечательно. Пока.
Пока.